Oo. Bale po oo din. Minsan naglalahad pa rin kami ng kada linggo may family day. Kumbaga, parang ano din, pumupunta kami sa mga Manila Zoo, 'yan. Parang minsan binabalik tanaw namin nung bata pa kami, gano'n. Tapos may pagkakataon naman din na parang nagse-set din kami ng bonding na mag-Star City, yung mga usual na ginagawa namin nung bata kami. Kasi ano po ano, eh, dumating kami sa puntong ano, eh, nung mga bata kami parang siyempre, close-close po andiyan 'yan. Tapos yung time na nag-teenager kasi kami, andiyan na yung mga time na parang may mga puro awa ay away-away kasi siyempre puro babae, issue-issue, parang gano'n. So, humantong po kami sa mga parang aso't pusa kaming magkakapatid, may mga samaan ng loob, may mga hin
Mm. Ay, wow. Mm. Oo. Korek. <laughs> Oo. Oo, teenage years talaga ano?
Mm. May mga parang hindi po nagkakapansinan, ganyan. Kaya parang hindi kami nung, ah, nakapaglaan ng quality time sa pamilya no'n kasi parang nag kanya-kanya kasi kaming oras tsaka ganap pa kumbaga, parang yung panahon ng kab ah kabataan days na parang sa mga kanya-kanya kang mga kaibigan mm. Kaya parang wala kaming time sa magkakapatid, sa pamilya, wala kaming <swallows> hindi kami nakapag-bonding tulad nung mga nabanggit ko po sa inyo, sabay-sabay kumain, ganyan. Kasi nga may mga galit-galit, <chuckles> ganun. So, ngayon nakakatuwa po na nag ay siguro nag matured na ganyan, tumatanda na po. Ah, parang ngayon naisipan namin na ayun, nagka-ayos-ayos kasi kami na magkakapatid tapos ngayon siyempre nagkakasundo kami lahat. Tapos ngayon, ah, nagse-set kami lagi lalo siyempre mga babae po kami, parang usual nagkakatugma minsan yung mga isipan <snorts> namin na gan'to-ganyan. Mm. Tapos minsan 'yan, ah, bigla na lang mag-aaya ate ko na, "Ah, tara. Ano tayo, road trip," ganyan. Minsan ayan, nagkaka-ayaan kami sa labas road trip, punta kami ganyan sa mga iba't ibang lugar, magpapahangin lang o kaya sa mga Tagaytay, mga gano'n. So, sa pagkakataon na yun ayan, minsan sinasama namin magulang namin. Kasi siyempre, sa panahon kasi siyempre senior na po kasi magulang namin, eh. So, gusto gusto namin yung napapasyal din sila. Kumbaga, parang masulit naman din talaga. So, ngayon, ah, dito naman din sa bahay, sa ibang routine naman po na ginagawa, minsan na parang na 'pag naiisipan, nagluluto kami ng merienda gano'n, nag-aambagan kami, luto ng pancake, ganyan. Sa ganung paraan pa lang po kasi parang <swallows> nasusubok na yung parang closeness niyong magkakapatid. Tapos yung parang mas nagiging okey yung quality time niyo 'pag gan'on. Lalo na ngayon mas narealize po kasi namin na ang sarap po pala ng parang gano'n na nagkakaisa kayong magkakapatid. Kasi dati po talaga no'ng teenager kami halos talagang, ah, may ilang weeks pa nga kaming hindi nagkakapansinan. Kaya parang hindi kami ganun nakapaglaan ng time mag 'etong pamilya at magkakapatid. Ng eto lang talaga po nung bata tsaka 'eto lang nung tumanda na, dun lang namin na spend yung quality time naming pamilya.
Oo. Korek. Kaibigan. Yes, kaya nga. Oras. Oo. Oo. <snorts> Korek. Mm. Oo, yung mga gusto. Oo. Ah, ho Mm. Oo naman. Mm, ayan. Korek. Oo. Mm. Ah. Opo.

Bale po, oo. Kumbaga minsan kasi ano, ayan may yung ate ko pong lagi nag-aaya, mahilig siya yung mag-aya din yung mag-jogging su sumali sa fun run yung mga gano'n. So, may time sila nagse-set din po kami kasi dati rin mahilig kami yung pupunta kami do'n sa ano, yung sa mga park din po tas na nagba-badminton kami gano'n. Oh, 'yon po yung usual din kasi namin gagawa nung mga bata pa kami. So, ngayon parang binabalik-tanaw din po namin siya na parang gusto naming ay yung iba ma-try din namin ulit yung mga ginagawa namin noon parang gano'n. So, ngayon pag 'yan minsan parang iniisip namin kasi ang oras ng pinaka-oras lang po namin free time namin ngayong Linggo. Parang nung minsan nag-aano kami, nagse-set kami ng ayan, Linggo na parang lumabas tapos mag-try yung mga gan'yang fun run para makapag-exercise din po gano'n. Kasi siyempre mahilig nga po sa kain-kain. So, parang gusto namin namin yung makapag-exercise o kaya makalabas-labas nun maarawan lalo na kasi work from home ang hirap naman pong nasa bahay lang ganiyan. So, sa pagkakataon na yun dun po yung gusto naming ma-try din tapos parang sama rin po namin yung magulang namin kahit po makapaglakad-lakad lang kasi usual nasa bahay lang po kasi kami gan'yan, eh. Tapos dati kasi yun parang na ano rin po siguro ako, lagi po kasi ako nun no'ng siguro kabataan lagi po kami kanya-kanyang ganap sa labas kaya siguro nanawa na rin kaya parang ngayon po mas nasa bahay na lang talaga kami. Kasi 'yan nag ah, ta-try kami na maiba, ah, activities na puwedeng maya kahit exercise gano'n o kaya bike 'yan nagba-bike-bike din po kami. Dati kasi nung bata rin kami meron kaming ano, yung parang ano, po yung parang yung bike siya na may isang ano na pinaparentahan yung gano'n. So, parang gusto namin i-try ulit yung gano'ng pagkakataon para sa gano'n, mm, 'yon do'n nun nagba-bonding po kami ulit. Ayun yung mga naisip din naming iba ulit i-try namin yung ibang pagkakataon na ganiyan.
Ah, oo maganda 'yon. Oo. Hmm. Yes, correct. Hmm. Oo. Correct. Oo. <chuckles> Oo. Yes. Tama, mm. Mm, mm 'Yan. Yes Mm. Oo. Ah, oo. Yes. Mm. Oo. Ay ang saya naman nun. Nakakatuwa. Oo. Oo, ay Oo, magandang subukan 'yan yung mga nabanggit mo lalo na pag kasama mo talaga yung mga kapamilya mo. Pero ayan, di ba sabi mo work from home kayo, di ba, paano mo binabalanse yung schedule niyo at schedule ng bawat isa para makahanap pa rin ng oras sa pagba-bonding?